Olha, eu admito, assim, que facilita, né, você ter um mentor, ter um tutor, digamos assim. A pessoa tá, aí, ditando, ali, o que o que deve fazer ou não, que tem bastante experiência, te facilita 50% do caminho, sabe. Agora, infelizmente, quem não tem essa pessoa próxima, ela tem que correr atrás dessas informações, né, e aí eu tive por isso que eu falo que, pô, é um privilégio, né. E
Ah, entendi, aham. Entendi. É, facilitou muito a sua jornada né, profissional.
e assim Aham. E, assim, depois disso, né, o meu avô veio a falecer e tudo.
Nossa, sinto muito.
Eh, logo quando quando eu completei 18 anos, completei 1 ano de marcenaria, ele partiu.
Nossa! É, mas, pelo menos, ele viu, né, você ali praticando, então, deu aquele orgulho pra ele.
Vivo.